Evet. Aslında biraz şey olmuş oluyor. Annenin söylediği cümleleri pratik hayatta, hayat pratiğinde görünce, böyle, daha iyi algılama süreci başlamış oluyor. Peki, senin hikâyen nedir?
Hı hı. Ve aynen! E, bunu fark edip burada ve sonra ben aslında, eee, e ü bunun, hani, eşim bile olsa. Hani o cümle var ya, o erkekler dik tehlikelidir, erkekler Hani, hâlbuki eşimin çok bir sorunu yok ama yaptığı her şeyi tehlikeli bulmaya başladığımı ve bunu tamamen bilinç dışından yaptığımı fark edip, burada dedim ki, "Ben de bu duyguyu çocuklarıma aktarmamak adına bunu değiştirmem lazım. Burayla barışmam lazım benim." deyip annemin hikâyesini incelemeye başladım. Annemin çocukluğunu incelemeye başladım.
Hı hı. Evet, evet! Ya! Hı hı. Evet. Evet, evet. Aslında Çok cesur bir adım atmışsın aslına bakarsan. Bütün bu zamana kadar sana gelen öğretileri bir kenara bırakıp bu işin is işin aslı nedir, deyip buna mesai ayırmaya başlamışsın anladığım kadarıyla. Çok cesur bir adım.
Çok doğru! Çok doğru. Kurban bilincine girip, hani, bu zaten hep böyleydi -böyle geldi, böyle gider gibi değil de. "Ben burada neyi değiştirebilirim?" yaklaşımına b eee, s sarıldım. Tabii, yaptığım uzun araştırmalar sonrasında annemin de şeklinde babasıyla hiçbir güven ilişkisi kuramadığını, ııı, hatta babasının, ııı, hani, annesine şiddet uygulayan, onu korkutan bir yapısı olduğunu gördüm ki benim hayatımda böyle bir şey olmamasına rağmen ben o hikâyeyi çözmek adına sanki bir savaş içindeydim.
Evet. Hı hı. Evet. Baş etmesi zor olmuştur yani. Hı hı. Ya! Hı hı.